मुझे लगता है कि मुझे किसी के साथ बात करना अब बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि मेरा पारा अ, वाक़ई में चढ़ता जा रहा है। मुझसे ये क्रोध, ये गुस्सा अब सहन नहीं हो रहा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ कुछ ग़लत बोल दूँगी या कुछ ग़लत कर बैठूँगी, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे बार-बार बीच में मेरे सहकर्मी, मेरे परिवार वाले टोकते रहते हैं और मुझे उससे बहुत चिढ़ होती है।
देखिए, ये बताना चाहूँगा कि आप परेशान ना हो, मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ। मुझे बस आपसे थोड़े-से सवाल पूछने हैं और उसके बाद मैं आपको एक हल दे पाऊँगा। मुझे आप पहले ये बताएँ कि ये कौन लोग हैं आख़िर जो अक्सर आपको बीच में टोकते रहते हैं, घर पे कौन है और काम पे कौन लोग हैं?
जी। ज जी, मतलब हर कोई टोकता है, सबको ऐसा लगता है कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ आके बजा के चला दिए, चले जाएँगे और कुछ होगा नहीं मतलब बार-बार मुझे ऐसा लगता है, मैं ही बजती रहती हूँ। ये घर में अगर मैं किसी को कुछ समझा रही हूँ, तो टोकते हैं, मैं किसी से कुछ बात कर रही हूँ, तो टोकते हैं। मैं अगर कोई निर्णय लिया है मैंने तो उसके ऊपर टोकते हैं कि ये ग़लत है, वो ग़लत है। तो, जैसे अम, मेरी सास हैं, वो हर टाइम मुझे टोकती हैं, और मेरे जो हसबैंड हैं, वो या तो सुनते ही नहीं हैं या सुनेंगे तो टोकते रहते हैं। ऑफ़िस में मेरे सहकर्मी जो हैं अम, मेरे बॉस जो हैं, उनको उनको पता नहीं ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मतलब मैं मैं अगर मुँह खोलूँ, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या, इसको छोड़ दो ये मतलब यू नो ए, अ, कैसे बोलूँ अब समझ नहीं आ रहा मुझे आप समझ रहे होंगे शायद।
जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहा हूँ और मैं अवश्य आपको हल दूँगा। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये जो टोका-टाकी होती है आपके साथ, ये अक्सर किस समय होती है और दिन में कितनी बार होती है? क्या ये मीटिंग के बीच में भी होती है, या काम के बीच में भी होती है? आप मुझे ये बताएँ कि ये अक्सर कब-कब होती है।
जी। जी, मीटिंग के बीच में होती है अ, जब मैं काम कर रही होती हूँ अपने, अ, टेबल मेज़ पे तब भी होती है और अम्म, घर में अब घर में तो मैं क्या ही बोलूँ, हर चीज़ पे होती है। घर में तो शायद मुझे शायद बोलेंगे कि दाँत भी ऐसे नहीं घिसते हैं। <chuckles> मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ और अब मैंने ऐसा निर्णय लिया है कि अब मैं ना बात ही नहीं करुँगी। क्योंकि बात करने से ही समस्या बढ़ती है, तो बात ही मत करो। या तो मैं बात नहीं करुँगी या तो मैं बरस पढूँगी किसी पे।
ये आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि जब ये टोका-टाकी होती है, उस समय आप कर क्या रहे होते हैं? आप कोई ध्यान लगाने वाला काम कर रहे होते हैं, या फिर उस दौरान आप आराम कर रहे होते हैं? या फिर कॉल पे होते हैं, या फिर खा-पी रहे होते हैं? आख़िर आपको किस समय टोका-टाकी होती है, जब क आप कौन-कौन से काम कर रहे होते हैं तब टोका-टाकी करते हैं? क्या ये पूरे दिन करते हैं?
कोई भी काम, कोई भी काम अम्म, माफ़ कीजिए आप आप बोल रहे थे कुछ?
यही कि कब-कब होती है टोका-टाकी?
कोई भी काम, जिसमें 1 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो, उसमें टोका-टाकी होती है। मुझे कुछ लोग जानबूझ के टोकते हैं। कुछ लोग अम, अनजान बनकर टोकते हैं। उनको पता भी नहीं है कि वो टोकते हैं। ये छोटी-सी छोटी बात हो सकती है कि मैं ये बता दूँ कि आज मैंने बाज़ार में क्या किया। अगर मैंने ये बता दिया कि आज मैंने बाज़ार में क्या किया, तो उसमें, या तो कोई अपनी कहानी बुन देगा बीच में, या तो मेरी कहानी को छोटा बतलाने के लिए कुछ और कहानी बुन देगा, या तो उम, मेरी सास आ जाएँगी, ये बोल के कि, "अच्छा, वो रहने दो, ये वो सब इतना ज़रूरी नहीं है।" या तो मेरे हसबैंड फ़ोन देखते रहेंगे या बोलेंगे, "हाँ, हाँ, हाँ, ठीक है।" ये कुछ ऐसी अ, उदाहरणे हैं, जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हों और थोड़ा-सा धैर्य रखें। मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। मुझे एक आख़िरी सवाल का आपसे थोड़ा-सा जवाब चाहिए कि आपके ऊपर इसका क्या असर होता है, जब भी ये टोका-टाकी होती है? और इसके साथ-साथ, अभी तक आपने क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपने जिन चीज़ों की कोशिश कर ली है, जिससे आपको लगता है कि टोका-टाकी रुक सकती थी? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ मुझे।
जी, सच बताऊँ मुझे अब ऐसा लगता है कि लोगों को मैं दिखती ही नहीं हूँ। तो मैं हताश हूँ या निराश हूँ या गुस्से में हूँ या मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। मुझे अंदर उबाल ज़रूर आ रहा है। और मुझे अ, ये नहीं समझ में आ तो मैंने जो कदम उठाए हैं मैंने सच कहूँ तो 1 ही कदम उठाया है। मैंने बात करना बंद कर दिया है। अ, और तब से मुझे ऐसा लगता है कि, मेरा मनोबल और मेरी मनोस्थिति थोड़ी-सी शांत हुई है, लेकिन बार-बार, बार-बार वो चीज़ होता देख, मुझे नहीं पता मैं और कितने दिनों तक सहन कर पाऊँगी या फिर मुझे ऐसा लगता है सहम ही जाओ। अ, मतलब इसको अम, इसको अपना लो यही है जिंदगी ऐसे ही चलेगी और अपना के आगे चलते हैं।
हुँ, अ, ठीक है। तो मैं आपकी जो परेशानी है उसको समझ चुका हूँ, और मैं आपको अब थोड़े-से हल देने जा रहा हूँ। देखिए, आपको ना थोड़ा-सा, अपने संचार पे काम करने की ज़रूरत है। और आपको आप जब भी अपनी ज़रूरतें बता रही हो उन्हें, आप कोशिश करें की थोड़े शांत तरीके से बताएँ या फिर सामान्य तरीके से बताएँ। और थोड़ा उसके बारे में ना पहले सोच लें और अपने हिसाब से आप समय चुनें, जब आपको बताना है। और इसके साथ-साथ मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि आपकी सीमाएँ जो हैं, वो लाँघी जा रही है कहीं न कहीं, तो आपको ना थोड़ी-सी सीमाएँ बनाने की ज़रूरत है, इसके साथ-साथ आपको उस संकेत भी बनाने की ज़रूरत है। आप जब उपलब्ध हैं बातचीत करने के लिए, तब आप संकद संकेत दे दें, जब आप अनुपलब्ध हैं, तब भी आप संकेत दे दें, तो ये विकल्प आपको कहीं न कहीं चुनने पड़ेंगे, उन्हें बताना पड़ेगा कि आपकी उपलब्धता कब है और अनुपलब्धता कब है। इसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि आप अपना शेड्यूल जो है, वो थोड़ा-सा बदलें और इसके साथ-साथ माहौल थोड़े-से बदलें। आप आपके जो भी काम करने की जगह है और आपका जो भी काम करने का समय है, उसमें छोटे-छोटे आप बदलाव करें, इससे कहीं न कहीं आपका ध्यान बचेगा, ये विकल्प भी आपको चुनने ही चुनने पड़ेंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको ना अपनी, थोड़ी-सी आत्म देखभाल भी करनी पड़ेगी, इसके साथ-साथ थोड़ा-सा आप ध्यान भी लगाया करें, थोड़ा योगा वग़ैरह भी किया करें और आपको ध्यान बहाल करने के तरीके भी सीखने पड़ेंगे। इसके साथ-साथ अगर आपके पास कभी काम ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप काम बाँटने या फिर मदद माँगने के तरीके भी कुछ अपना सकती हैं। आप जो भी काम है, आप अगर परिवार में हैं लोग, तो परिवार में अगर बँट पा रहा है तो परिवार में बँट जाए या फिर अगर आप दफ्तर में हैं, तो अगर आपके सहकर्मियों के साथ बँट पा रहा है, तो सहकर्मियों के साथ बाँट लें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको कहीं न कहीं करनी पड़ेंगी और मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो-जो सलाह दी है ये आपके काम आएगी।
जी। हुँ। जी। उम, हम्म। जी देखिए, आपने जितना कहा उसमें से मैंने कुछ-कुछ तो कोशिश कर ली है। पर देखें शायद ग़लत किया होगा मैंने तो संचार पे काम करना ऐसा है कि मैं मैंने काफ़ी कोशिश की है शांत तरीके से बताने की लेकिन अम, वो काम नहीं आया है पर शायद मैं फ़िर से कोशिश करूँगी। अम, जहाँ तक सीमाएँ बनाने का अम, आपका निर्देशन है अ, वो मैंने नहीं किया है सीमाएँ बनाना शायद मैं शुरू करूँगी अभी। और अपने शेड्यूल या समय-सारिणी को थोड़ा मैं बदलूँगी। अम, आपने जो भी कहा उसमें शायद मैं अपने आप के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती तो वो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि अपने आप पे ध्यान देना ज़रूरी है और आत्म-देखभाल अम, ज़ मात्र शारीरिक नहीं होता तो मानसिक भी होता है। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपने ये जो भी अम, टिप्पणियाँ दी हैं या जो भी निर्देशन दिया है आपने अ, मैं शायद उन पे अमल करूँ। लेकिन मुझे ये ज़रूर पूछना है कि ये सारी चीज़ें और काम बाँटना और ये सारी चीज़ें जो आपने कहीं, कहीं न कहीं अगर मुझे उसमें मदद ना मिली तो क्या मैं ये अ, वार्तालाप या फ़िर ये डिस्कशन क्या मुझे आपकी सहायता फ़िर से मिल पाएगी?
जी बिल्कुल, मैं यहीं पे हूँ, जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं।
अच्छा। और जहाँ तक ध्यान की बात है अ, मेरा 1 ही सवाल है। कोई ख़ास प्रकार का ध्यान है जो मुझे करना है या कोई भी ध्यान अ, चल जाएगा?
देखिए, ध्यान के कई तरीके होते हैं। और आप कोई भी ध्यान कर सकती हैं, जो भी ध्यान आपको पसंद आ रहा हो। आप यूट्यूब पे देख सकती हैं या फ़िर आप इंटरनेट पे पढ़ सकती हैं। कोई ख़ास प्रकार का ध्यान आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे आप वो कर सकती हैं।
जी, बहुत अच्छा। अ, धन्यवाद आपका और मुझे कहीं न कहीं ये सब सुन के थोड़ी-सी उम्मीद मिल रही है। आशा है कि अ, उम्मीद मिलने पे कुछ मुझे तब्दीलियाँ नज़र आएँ। अम, कोशिश करती हूँ। धन्यवाद।
कोई बात नहीं।